Ừm. Hên là trước đấy thì mình cũng có dành, à, rất là nhiều thời gian cho bà, nên là cũng cảm thấy phần nào an ủi. <chuckles> Cũng không hối hận gì.
Nó giống ủa, bà bạn còn ông bà đầy đủ hả?
Ừm. Ờ, hết rồi. Ừm, ừm, bây giờ chỉ còn mỗi bà ngoại này, nhưng mà ông nội của tớ là có 2 vợ. <laughs> Nên là nên là bà mà bà ruột của tớ ấy, thì, ờ, mất rồi, còn thêm 1 bà nữa.
Cả hai luôn. À. À. À.
Đấy, nên là v còn vẫn còn 2 bà.
Đấy, à, ô kê.
Đúng rồi, nói chung là cũng lớn tuổi rồi.
Nói chung là cũng s đúng rồi. Nhưng mà bên kia lại nó hông nó xa lạ hơn á, hông thân mà. Ờ.
Đúng rồi, đúng rồi. Ờ, không, nhưng mà cảm giác là, kiểu, à, anh em, ơ, chú bác các thứ, mọi người thân nhau như ruột thịt ấy. Đúng rồi, chan hòa lắm! <laughs> Đấy, ừm, đúng rồi. Nói chung là hôm nay tớ cũng có, ưm, vài chia sẻ như thế về gia đình của tớ.
Giờ vui vẻ ha? À, vậy ô kê. <chuckles> Vậy vui quá à. Quá vui. Ờ. À.
Đấy, cậu cũng có, ưm
Thì mình mình cũng có một ít, ưm, cái, a, trải nghiệm. <chuckles>
<laughs> Đấy, đúng rồi, nói chung là cũng rất là vui khi gặp, ừm, được cậu ở trên này.
Chia sẻ.
<chuckles> Thế thì, à, bây giờ, ờ, tạm biệt cậu nhá.
Ờ, OK, bye bye. <chuckles> Ờ, kết thúc <chuckles> câu chuyện.
<chuckles> Tạm biệt cậu, chúc cậu một ngày an lành.